Certo, okay, quindi poi diciamo avendo, mhmm, probabilmente, avuto il figlio tuo, a quel punto, ehm, ti è venuta, magari, istintivamente, i la questa cosa di di riempire quel vuoto, e di diciamo di, uhm, far sì che magari anche, mhmm, inconsciamente, ehm, potessi, mhmm, curare questa cosa, no?
Sì, è stato proprio così secondo me, perché, comunque è successo e quindi acqui ho acquistato anche più sicurezza, non ho avuto guarda, una u mi ricorda una frase di mia mamma, che ci disse a me e mio marito quando nacque mio figlio, ehm, ci disse: "Adesso non sarete più soli."
Mh-mh. Ah. Sì. <chuckles> Effettivamente. <chuckles> Sì, sì, sì.
No? Che è un modo di dire. Se ci pensi, poi è vero da quando hai un figlio in poi, cioè
No, esatto.
Sì, non sei più solo, allo stesso tempo non sei più libero, allo stesso tempo tante cose, no, però come per dire: "Adesso" "adesso voi non sarete più soli." Come per dire: "Adesso basta, per tutta la vita, c'hai qualcuno da"
Esatto. <chuckles> Effettivamente. Sì. Hai qualcuno a cui pensare.
Bravo, in quel senso. Quindi poi acquisti anche, sicurezza, perché è proprio vero che quando non ti senti solo, quando copri tutte queste mancanze, ti senti più sicuro e vivi quindi, penso che a volte il sentirsi soli, sia proprio un malessere che hai tu dentro, non dipende da da quanta gente hai intorno, capito?
Mh-mh. Esa Mh. Certo, dipende un po' dall'esperienze di vita che hai avuto, probabilmente.
Sì, sì. E come ti dicevo, invece, l'altra cosa invece l'altro momento, forte, ehm, è avvenuto quando ho avuto una forte depressione.
Mh, mh, mh, mh. Esatto. Sì, ti stavo chiedendo, mh.